Tu sais, il y a il y a beaucoup de plaintes, heu, concernant, heu, l'éducation des enfants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire: «Bon heu, les enfants aujourd'hui on leur passe tout, heu, les parents ont plus aucune, au autorité, heu, quand on était plus jeunes et ben heu, ça allait mieux, heu, un enfant ça respectait les règles». Toi, heu, tu en penses quoi, heu, est-ce que tu as l'impression que la notion même d'autorité parentale, elle a évolué et si oui, dans quel sens?
Oui énormément. Bah, déjà on peut parler de la différence entre le père et la mère. À la base des bases, c'était le père qui avait tous les pouvoirs sur l'enfant et je vais même rajouter qu'il était content d'avoir un garçon et pas une fille, enfin il y avait, une grosse différence.
Ah ouais? Mmh mh. C'est vrai? Ouais. Mmh mh.
Maintenant il y a tendance, même c'est la norme c'est c clairement un équilibre, en tout cas, c'est ce que tout le monde veut, ou ce que tout le monde crie publiquement même si c'est pas forcément vrai.
Mmh mh.
Hem, comment équilibrer ces notions? Beh, en fait, ça dépend de la vie de chacun, enfin pour le coup, c'est vraiment personnel mais on peut enfin, faut trouver un compromis, entre les la vie des 2 parents pour savoir comment équilibrer ce genre de choses.
Mais hem, est ce que c'est pas un peu général, hem, de de de parler de ça? Est ce que ça dépend pas des familles quelque part, cette notion d'équilibre dont tu parles?
Si, absolument, ça dépend des familles. On parle beaucoup des parents mais aussi de l'enfant directement. L'enfant a son mot à dire. Il y a pas de méthode qui marche forcément mieux que d'autres mais heu, enfin pédagogiquement en tout cas, l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman ou d'une figure paternelle et d'une figure maternelle, en tout cas. Il y ait un équilibre
Mmh mh. Mmh, ouais. Mmh mh. Mouais, ça c'est important. D'accord et hem, mais alors cette notion, hem, d'évolution donc tu disais, heu, avant, heu, en gros, heu, le papa avait les pleins pouvoirs et maintenant c'est plus équilibré, heu, dès l'instant où où il y a 2 parents deu deux figures en tout cas, heu, m maternelle et paternelle. Est-ce que, hem, du coup, chacun a un sorte de rôle prédéfini, heu, est-ce que les enfants ont plus leur mot à dire, heu, toi tu vois les choses comment?
Beh, dans un idéal, tout enfin ce serait tout le monde parfait, tout le monde a l'équilibre. Mais heu, personnellement, enfin, il y a une différence, enfin, je la vois parce que j'étais professeur des écoles
Mmh mh. D'accord, ouais, donc tu as eu des enfants dans ton entourage, heu, tu as eu un bel aperçu de tout ça et alors, heu, qu'est-ce que tu en as retenu toi justement?
Ouais. Ouais, clairement. Beh, l'exemple parfait que je vois c'est, heu, au portail quand quand c'est le papa ou la maman qui amène et qui vient chercher l'enfant. 9 fois sur 10 c'est la maman. Je sais pas pourquoi vraiment, si c'est culturel, si c'est des restes, mais c'est comme ça quoi, c'est
Mouais. Ah encore? D'accord. Mmh ouais. Mais tu penses que quoi, heu, ça veut dire quoi? Que la maman a plus le temps, heu, ou alors c'est toujours son rôle à elle d'aller chercher l'enfant, heu, toi, tu l'analyses comment? Ton point de vue de de professeur des écoles, justement.
Beh, j'ai l'impression que même, de manière générale dans les rencontres parents-profs, c'est toujours les mamans qui viennent. C'est j'ai comme si la maman s'impliquait plus, heu, dans tout ce qui est social, éducation, enfin, on revient dans les stéréotypes mais famille, maison de manière générale alors que le papa c'est plus travail et sport, quoi.
Ouais. Mmh. Et oui, bah finalement ça a pas tant changé de de notions, heu heu, patriarcales où le patriarche ramène, heu, à manger, <chuckles> en gros et heu, la la la matriarche s'occupe des enfants. Donc finalement, qu'est-ce qui a réellement changé, si c'est toujours le même modèle que tu observes toi depuis, heu, ton école?
Ouais, c'est vrai. C'est les mentalités, mine de rien. C'est, hem, enfin, je vois beaucoup les mamans qui s'investissent plus, mais le papa, se ne se désintéresse pas pour autant. Ça arrive quand même, heu, régulièrement, de que les 2 parents viennent ou que, 2 s'entraident, enfin c'est une co communication, c'est une un esprit d'équipe quelque part.
Mmh mh. Ouais, bien sûr. Mmh mh. D'accord et heu, outre les, heu, réunions, heu, parents professeurs hem, tu vois, sur les décisions, heu, par exemple, tout ce qui est de l'ordre sportif, sorties scolaires, heu, même médical, tu as l'impression que les 2 parents s'impliquent? Heu, comment ça se passe?
Ben, c'est plus ou moins toujours la même chose, enfin c'est la maman qui répond dans le carnet de correspondance. Cependant, heu, bah, c'est un peu le rôle du professeur aussi de enfin d'aider dans le développement de l'enfant, de l'éducation, dans tous les domaines, même de remplacer un peu les parents par moments malheureusement. Parce qu'il y a quand même des manques, mais, c'est on a envie d'inciter justement même le le papa à faire une leçon de cuisine volontairement pour, heu, briser la glace quelque part.
Mmh mh. Mouais. Mmh. Exactement. Ouais, d'accord et hem, ce qui est bien, que dans le fait que tu es tu es professeur des écoles, c'est que tu as des enfants de tous les horizons, hem, tu as des des modèles familiaux, heu, j'imagine aussi, heu, différents. Tu vois? Il y a ça aussi la famille, heu, notamment en France, ça a été redéfinie, heu, d'ailleurs, tout-à-l'heure, tu l'as dit autorité, heu, maternelle ou paternelle peu importe hein, heu, sans sans préciser les genres des personnes. Mais toi, tu en penses quoi justement l'évolution de tes heu, des familles recomposées, heu, des enfants aussi qui peuvent naître par PMA, par procréation médicale assistée, heu, les, hem, les parents, heu, les familles homoparentales, l'hétéroparentale, heu, enfin bon heu, est-ce que tu as l'impression, que tous ces changements, heu, ça a aussi redéfini, la notion d'autorité parentale?
Bien sûr. Ouais, bien sûr, bah ça offre beaucoup plus de po de de possibilités, de choix, de variances. Certaines anciennes, certaines nouvelles qu'on connaît pas trop donc on sait pas forcément réagir. Pour moi le, enfin, le plus important dans toutes ces variables, c'est d'être, heu, authentique et naturel et ça devrait le faire. Après, je pense qu'il faut insister sur la notion d'autorité. Elle est pas fixe, mais faut que ce soit adapté et d'un accord, quoi. Comment on on choisit les les règles d'autorité, heu, avec son enfant.
Ouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Mmh mh. Mmh. Mais, d'ailleurs justement sur ce terme, l'autorité, comment tu le définis toi, qu'est-ce que c'est «avoir de l'autorité»?
Beh, ce serait, simplement avoir une influence sur une autre personne, mais par le terme influence, il est trop péjoratif. Il y a des influences positives. Enfin, on peut influencer bien sûr en donnant un ordre, mais il faut qu'il y ait une enfin il y a des il y a l'autorité naturelle parce qu'on est plus fort, plus costaud, heu, loi loi de la nature. Il y a l'autorité, heu, argumentale ou intelligible je sais p j'ai pas le terme, cognitive on va dire. En donnant des arguments solides pour, heu, convaincre. Il y a des autorités relationnelles, en en créant une relation de confiance, heu, sans même demander on va faire les choses, enfin
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh. Ouais. Aha. Ouais et tu as l'impression que les parents laissent plus de place à l'enfant pour s'exprimer maintenant?
Ouais, beh, justement, c'est, il y a des limites à adapter à la situation d'aujourd'hui notamment avec tous les écrans, tous les en fait, l' l'enf ouais, c'est difficile ouais. L'enfant il va avoir tendance à
Mmh, c c'est difficile ça, ouais.
En fait, trop, déjà, trop d'autorité c'est ça ça va faire l'effet inverse et l'enfant va justement avoir envie de se détacher
Mmh. Ouais.
donc il y a un dosage à avoir.
Mmh ouais, encore une histoire d'équilibre apparemment.
Bien sûr, ben là on peut parler des extrêmes hein. C'est vraiment du dosage, hein.
Ouais, c'est sûr hein, mais surtout avec les enfants et heu et toi tu en penses quoi, de ces, heu, de ces rumeurs, de ces on-dit, heu, qui, heu, qui vont exactement dire que, bah il y a peut-être un peu trop de laxisme maintenant, que les enfants se permettent tout? Est-ce que c'est, heu, juste un mythe ou heu, c'est réel? Toi tu tu observais ça comment depuis, heu, ta classe d'école?
Oh non, c'est réel hein, c'est absolument réel! Ah oui! Beh, déjà on le voit bah, il y a d clairement des enfants, mais j'étais prof en maternelle et on voit, dès la maternelle, un enfant qui a le droit de tout faire à la maison. Quand il y a pas assez d'autori
C'est vrai? Et ça s'exprime comment? Mmh mh. Ah oui, ah bah ça, ils sont tout petits alors tu tu vois vite ce qui se passe, ouais.
Beh, c'est c'est bête mais qu un apprentissage c'est le non. Il y a des enfants, on c'est impossible de leur dire «non» sans qu'ils pleurent, ils savent pas s ils connaissent pas ce mot. Ou même, enfin, ils disent non à dès qu'on leur demande un truc: «Non je veux pas». Enfin et
Oui. Mmh, d'accord! Et tu penses que ça a des conséquences sur, heu, leur développement, après? L'enfance, l'adolescence, tout ça?
Bah, bien sûr. Bah, sur les valeurs, ils vont être, enfin, plus hautains naturellement et quelqu enfin, pour moi, quelqu'un qui est fermé, heu, que tout lui va dans dans dans son propre sens, au bout d'un moment, il va avoir quelque chose, ça va pas marcher ou quelqu'un qui va lui rentrer dans l dans, heu, face à face et enfin, il va prendre un contrecoup, derrière.
Mmh mh. Ouais. Ouais, ça va le choquer. Mais c'est vrai que l'apprentissage du «non» est très important dans l'enfance, hein. Heu, il y a il y a beaucoup beaucoup de pédopsychologues et psychiatres qui qui l'expliquent, hein et hem et toi, comment tu fais pour gérer, justement, heu, ce type d'enfant, heu heu, lorsque tu as le sentiment qu'à la maison, on leur dit jamais «non», mais toi, bon, ben, tu avais des enfants en maternelle, fallait que tu leur dises «non». Comment tu faisais pour gérer ça?
Clairement. Beh, v justement, enfin, je vais je vais créer, limite, des situations où enfin en fait, quelqu'un qui est habitué à à pas recevoir de «non», il va oser demander des choses que les c'est c'est les autres camarades de classe, ils ont pas le droit. Donc naturellement, on va avoir plein de situations où on peut dire «non» et je vais même dire qu'il faut insister sur le «non». On on va essayer de lui expliquer, mais faut qu'il s'habitue, en soi, au «non» parce que c'est il y a pas meilleur moyen d'apprendre qu'en s'habituant, quoi.
D'accord. Mmh mh. N ouais. Eh ouais et est-ce que, des fois, tu as des parents qui sont venus râler parce que tu pour te dire: «Ben, heu, vous sapez, heu, mon autorité, heu, à la maison, ça se passe pas comme ça». Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah ouais?
Absolument. Beaucoup trop. Bah, oui, bah, enfin, c'est l c'est le le côté dur du métier de professeur des écoles. Un professeur, c'est un professionnel de l'éducation et du développement de l'enfant et pédagogique. On sait, plus ou moins, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais enfin, ce qui est ce qui est normal, c'est c'est les parents qui ont la priorité et on on voit beaucoup de travail que nous faisons, professeurs des écoles, en classe qui est saboté clairement par les parents, au final.
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ah ouais! Et toi comment tu réagis, heu, dans ces moments-là?
Bah heu, honnêtement on prend sur soi, hein. On peut pas, enfin il y a des parents qui sont ouverts d'esprit. On peut leur parler, on peut discuter avec eux, on peut présenter les situations clairement, enfin utiliser bah un argument d'autorité: «Je suis un professionnel donc je sais ce que je dis»
Mouais. Mmh. Mmh mh.
pour, heu, le convaincre. Mais il y en a qui sont totalement fermés d'esprit et qui refusent dans ce cas-là, beh tant pis on peut rien y faire, hein.
Mouais tu vas pas forcer les choses et est-ce qu'à l'inverse, hem, tu as des parents qui sont venus te dire merci parce que, bah justement tu les as aidés, heu, à asseoir un peu plus leur autorité parentale, heu, à accompagner leur enfant?
Oui bien sûr, beh il y a il y a des parents qui sont perdus, qui ont du mal. Bah, enfin le stéréo le cliché qu'il y a, c'est ben il y a, ça arrive beaucoup malheureusement des mères célibataires qui ont 2 enfants qui se sont fait quitter à cause de l'enfant justement qui en plus travaillent. Elles sont vraiment débordées les pauvres. Elles ont besoin de soutien.
Mmh mh. Mmh. Mouais, parce que ça fait beaucoup, hein. Bah justement ça aussi c'est vrai que ça c'est un cas particulier. Heu, les enfants, heu, non pardon, les parents plutôt qui sont débordés, heu, est-ce que tu crois que, i ils peuvent réussir ou alors en situation de difficulté, en précarité sociale, est-ce qu'ils ont la capacité, la possibilité de de de g gérer tout ça en même temps, autorité parentale, heu, ben heu, tenir le coup à côté. Est-ce que tu penses que, heu, en somme, heu, une personne plus privilégiée y arrivera mieux plutôt qu'une personne, heu, plus en précarité?
Oh oui, elle a plus de moyens. C'est plus facile, mais en général, enfin, d'expérience, les personnes plus précaires, elles vont donner beaucoup plus d'amour et elles vont beaucoup plus s'investir. Beh, l'exemple concret que j'ai, c'est, bah, cette fameuse mère célibataire, là, dont je parle, beh, elle venait chercher sons enf heu, son sa fille. Elle, elle mangeait pas à la cantine. Elle allait pas à la récré à la à la garderie du matin, ni du soir. Alors qu'inversement, il y a des parents qui qui, de milieux aisés, qui, eux, le travail, c'est important, bah, le le pauvre enfant, il est à l'école de 07:00 du matin à 18:30 du soir, quoi.
Mouais. Eh oui. Mmh mh. Mmh. Mouais. Mmh mh. D'accord, ouais. En fait, heu, ce que tu dis, c'est que, mmh, il y a pas tant de recettes parfaites, hem, pour, heu, éduquer un enfant. C'est plutôt, heu, il faut, heu, vouloir bien faire, donner de l'amour, heu, c'est un peu ça, la recette, heu, miracle? Après tu tu doses, quoi. Tu fais comme tu peux.
Bien sûr, bah, là, tu l'as dit, hein. Tu fais comme tu peux. C'est pas toujours facile et il y a beaucoup de courage. On parle beaucoup, certes, des mamans célibataires ou même des pères célibataires, mais il y a même des familles qui vont bien, en soi, sur le papier, qu'il suffit qu'il y ait un enfant avec, heu, certains troubles ou difficiles à gérer. Ça arrive
Mmh. Ouais, ouais. Mmh mh. Mmh, ouais et
et pour ça, beh, f faut s'entourer au maximum de soutien, de d'en parler avec un professeur, par exemple, ou même des psys. Pourquoi pas? Quoi.
Mmh. Ouais, c'est sûr et tu penses quoi, là, de il y a de plus en plus de lectures, hein, autour de l'éducation des enfants, des émissions. Heu, je sais pas si tu te souviens aussi, il y avait ces émissions avec des enfants terribles où heu, tu as une super Nanny qui débarquait, puis qui le, en gros, le le voilà, le rééduquait et tout. Tu tu crois que c'est des aides? Enfin, toi, tu perçois, heu, ces contenus comme quoi?
Bien sûr. Ah! Super Nanny, oui. Oui, enfin, CTZ, c'est un peu un exemple à suivre, mais
Mmh mh.
encore une fois, ça dépend de la famille, ça défend de l'enfant. Il y a des enfants justement, Super Nanny, c'est une sorcière. Elle fait très peur. Elle est terrifiante.
Mmh. Mmh mh.
Ça doit pas être forcément aussi carré. Faut rappeler que ça reste une émission de télé. Certes, c'est des situations réelles. Il y a des vrais enfants mais c'est des enfants qui ont vraiment besoin de cadre.
Mmh mh. Mmh ouais, d'accord.
Ah, Super Nanny, c'est une professionnelle et et le cadre qu'elle met, il est, certes, très strict mais il est adapté, pour le coup et c'est jamais la même mission. C'est pas du hasard, non plus, quoi.
D'accord, heu, si on si je reprends tout ce que tu viens de dire, en fait, finalement, heu, oui, la notion d'autorité parentale a évolué, heu, mais c'est plus dans sa forme parce qu'au final, heu, l'intention, c'est, heu, toujours, ben, de d'élever, d'éduquer son enfant, heu, avec le plus de sécurité possible, de l'encadrer, de lui donner de l'amour. C'est juste que ça prend d'autres formes. Ça passe, peut-être, plus par la communication aujourd'hui et les autorisations plutôt qu'une série de punitions. Heu, c'est c c'est plutôt ça? Est-ce que tu serais d'accord avec cette idée-là?
Ouais, absolument. Ouais, il y a une prise de conscience sur le les différentes manières d'élever, d'éduquer de ouais, de faire grandir son propre enfant. C'est beaucoup plus axé sur la communication. OK, on parle on peut parler au niveau des parents mais aussi, heu, enfin, il y a beaucoup d'aides, c mine de rien, comme tu as dit, Super Nanny, ça peut être un exemple. Il y a le ou tous les professeurs ou même un oncle ou en fait, on est plus ouvert d'esprit et on a plus de possibilités pour, heu heu, s'entraider et se s'ouvrir et se trouver de l'aide quelque trouver de l'aide quand on a besoin, quoi.
Mmh mh. Mouais. Mmh. Mmh, ouais, oui, il y a plus une idée de: «Ben, tout peut se bouger», heu, c'est bien de s'inspirer, heu voilà, des des conseils des autres, heu, mais aussi de s'entourer, hein. Non, mais c'est intéressant ton point de vue. Ben, ça permet d'avoir un une petite idée, ouais, sur l'évolution de la de l'autorité parentale et puis surtout ton ton passé de professeur des écoles. Ben, ça, ça aide beaucoup à comprendre mieux les choses, hein. Ben, merci, en tout cas, heu, d'avoir partagé tes pensées.
Ouah, bah, oui, hein. Avec plaisir, ouais c'est ...c'est vraiment quelque chose d'important, l'autorité parentale et s si j'avais une dernière note, je dirais, enfin: «Donnez de l'amour à vos enfants et restez naturels, c'est le le plus important pour ça». Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir donné la parole.
Ouais.